Thực ra, Sing xì người ta quản quản lý hay, thực ra cái về cái cảnh đẹp, không thể nào bằng mình được, một điều chắc chắn luôn, đúng đúng rồi.
Hay thiệt. Ừ, mà không có rác luôn, kiểu, rác là bị phạt, mình thấy ngưỡng mộ cái điểm đó ghê á, đi du lịch mà tới mấy chỗ vậy mình cũng cảm thấy được an toàn ha bạn ha.
<chuckles> Tuy nhiên, Sing, ơ, ừ, thì nó là nước phát triển, không, ơ mình thì được cái có nỗi nhiều cảnh đẹp thôi, cảnh thiên nhiên tự nhiên,. Đấy.
Ừm. Đúng rồi. Ừ, đó. Với lại mình thấy á, là nhà nước á, cũng quản lý nghiêm ngặt về, kiểu, giống như là, du lịch á bạn. Kiểu giống như điểm điểm du lịch thì bạn không có được xả nói chung là ở Singapore là hông hông có chỗ nào được xả rác hết, nên thành ra cái mỹ quan của nó cũng được nâng cao nữa. Ừm.
Đúng rồi, cái đúng. Thực ra mình cũng đang làm công bia mình cũng làm thế bạn, nhưng mà thường thường thì kiểu gì cái ý thức của người du lịch người ta, hoặc người dân ấy cũng tăng tăng lên thôi.
Đó. Đúng, đúng, đúng, đúng. Nhưng mà bên mình á, là chưa có bị, ờ, phạt nặng thôi, chứ bên kia người ta nghiêm trọng hơn hơn mình, giống như là nó làm quan trọng quá lên á, ừm. Ừm, chứ bên
Ừ. Cái dự án cái gì cần phải có thể đúng rồi, cái đấy cần có thời gian chứ.
Ừm, ừm, ừm. Đó, thì mình thì mình thấy, kiểu, Việt Nam cũng chỗ nào cũng đẹp, kiểu, nói chung là miễn theo ý thức của người thí dụ xả, ừm, đừng có xả rác, rồi mình thấy chỗ nào nó cũng là cảnh quan mỹ miều hết trơn á, chứ hông có nghiêng về một địa điểm nào hết á.
Ừm hứm. Nếu mà nâng được nếu mà nâng cao được ý thức của người người dân thì đảm bảo ngành du lịch của mình nó cực kỳ nhiều nơi đẹp.
Đúng rồi đó, là mấy cái địa điểm du lịch là mình cảm thấy với lại là, ờm, mấy cái chỗ đó sẽ được, kiểu, giống như là, văn minh hơn, kiểu vậy đó, hông có xả rác bừa bãi vậy đó. Rồi, mình cảm ơn bạn vì cuộc nói chuyện ngày hôm nay nha, rồi.
Rồi, hy vọng thôi. <laughs> OK, chào bạn. Ừm.
Rồi, cảm ơn, ơ, cảm ơn, tạm biệt bạn nha, rồi.
Ừm, cảm ơn bạn.

Đúng rồi, đó, cho nên cho nên đi nên nên đi đâu mình chọn những ngày tránh những ngày lễ à. Đó.
Ừm, nên thành Đó. Đúng rồi, đúng rồi, kiểu, giống như là, tại vì chủ yếu muốn đi thư giãn thì chỉ có đi mà lúc nào mà ít người thì mà bạn mới cảm thấy là giống như mình giống giống như là, hòa mình vào thiên nhiên á, còn đi vào mấy ngày đông thì mệt lắm.
<chuckles> Chính xác. Ừm, ừm. Đông, chỉ có chen đi chen chúc thôi, thường hay đầm thường ở nhà.
Ừm, đúng rồi á. Ờ. Bạn <chuckles> bởi vì mình mình cũng có cảm nhận, kiểu, giống như ở trong Sài Gòn, bạn thấy hông? Tết á hổng có ai hết trơn á, mà qua Tết quá trời luôn. <chuckles> Ừm, tại vì ừm, ờ, bởi vì nghỉ lễ thì đi về hết trơn vậy mà ở trong lễ thì, trời ơi, kẹt xe từ sáng đến tối. Ờ, giống như ai mà muốn đi, ừm, đi qua Sài Gòn mà trải nghiệm, kiểu, giống như mà bị kẹt xe thì chắc là đúng gu rồi ha. <chuckles>
Ừm hứm. <chuckles> Cảm giác có gì đấy nó rất là lạ. <chuckles> Ừm. <laughs> Đi kẹt xe khác gì ở Hà ở Hà Hà Nội đâu. <chuckles>
Ờ, rồi bạn kiểu, cái đó cũng là một nền văn hóa mà bạn, <laughs> kiểu, giống như, văn hóa trải nghiệm kẹt xe.
<chuckles> Mình nghĩ mình nghĩ cái đấy thì cho như cái đấy thì cho những người nước ngoài người người ta, gọi là, trải nghiệm đồ, chứ mình đủ đủ lắm rồi. <laughs>
Ờ, đúng rồi. <laughs> Còn mình là mỗi ngày bạn ơi, nước ngoài cũng có bị kẹt xe nghe bạn nhưng mà người ta ngồi trong xe hơi thôi, chứ hông phải người ta ngồi trong xe máy như mình nha. <chuckles> Ừm.
<laughs> Nhưng mình nhưng mình cảm giác nhưng mình cảm giác, ưm, người nước ngoài người ta nhìn thấy cái cái kẹt xe, cái cái, giao thông của mình thấy có gì lạ lẫm kiểu gì. <chuckles>
Đúng rồi, ô kê bạn. <chuckles> Nó lạ là tại vì bên này người ta chạy xe hơi, nó hông nó hông có chạy xe máy nhiều như bên mình, xe hơi thì, kiểu, bạn còn ngồi còn có máy lạnh, thì, kiểu, nó cũng kẹt nhưng mà, kiểu, ít nhất còn có máy lạnh. Còn ở Sài Gòn nó vừa nóng, vừa oi mà, kiểu, còn bị còn còn bên còn bị, kiểu, giống như còn bị bấm còi nữa, kiểu, cứ đứng được mười chưa được mười <giggles> ừm. Ừm. Ừm, đó.
Đấy. Đúng. Ờ, như mình ừm. <chuckles> <chuckles> Nó vậy thật. Đấy, đi du lịch kiểu đấy, kiểu, mình người nước ngoài bảo trải nghiệm mình chịu. <chuckles>
Ừm, đó, đó, thì mình cũng nghĩ vậy đó. Nên thành ra mình nghĩ á là, ờm, đi du lịch á thì thường thường á mình đến mấy cái chỗ, ơm thường thường mấy cái chỗ Đông Nam Á thì mình thấy thích giống như Singapore nè. Mình thấy, a, à, Hồng Kông mình cũng thích nữa, ừ. Tại Hồng Kông thì, ờm ừm, nó nó gần nữa với lại nó gần nước mình nữa nên đi cũng ít đỡ tốn kém, mà cũng có, kiểu, ơ, có nhiều cái cảnh khác nhau nữa.
Ừm. Ừm, suy nghĩ quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà Sing chúng nó Nhưng mà Sing chi phí đắt quá bạn ạ. Mình thấy nha mình thấy nếu mà Đông Nam Á mình thấy đi Thái hoặc đi Malay còn được, còn đi Sing thì tuy đẹp nhưng mà nó, à, nó bình thường, nhưng mà nó chi phí đắt quá. Mình đi lần rồi mình thấy thực ra nó mình nghĩ, ừm
Ồ, ồ, ồ, đúng rồi, mình <tsk> mình thì theo mình thấy mình thấy Sing nó lần nó làm hay quá trời bạn ha, ừm.

Ừm, đúng rồi, đi đi đi đi với bạn thì thứ nhất là cảm thấy an toàn, với lại thứ hai là cũng, kiểu, giống như là, hông biết nữa chắc tại do con gái thì tâm lý đi một mình sợ buồn nên 2 người, 3 người thì chắc sẽ vui hơn á.
Con trai có thể đi một mình được, còn con gái thì đi với bạn. <chuckles> Đúng rồi, chắc chắn rồi.
Ừm, đó. Cho nên á là mình thường mình thấy một cái địa điểm du lịch mà mình thích nhất á nha, thì mình nghĩ á là mình sẽ đi, a, qua, kiểu, giống như là, qua nước Mỹ, tại vì á mình đã từng đi Mỹ thì mình cảm nhận giống như á là cái, a tại vì một tiểu bang của nó là bự hơn cả nước Việt Nam của mình nữa đó bạn.
Ừm. Ồ. Đi Mỹ à? Ừm. Ưm. Mình nghe bạn nói chắc là bạn, ờ, cũng, à, thích đi du lịch đây, dạng cũng là máu máy máu đi du du lịch đấy. <chuckles>
Ờ, đó, x Yeah. Ơ, ưm. Đi đi đi du lịch thì cũng thì ai cũng thích đi mà đâu phải có riêng miền Nam mình đâu, đúng hông? Ai cũng thích hết trơn, chỉ có đề chỉ có điều là, kiểu, có thời gian với lại tiền bạc hông thôi, đúng hông? Ừm.
Ừm. Chính xác. Kinh phí, thời gian. Đúng rồi, chính xác. Ừm. Đi du lịch thì nó là trải nghiệm là nhiều.
Yeah. Thì mình thấy á đúng rồi, đi du lịch là một trải nghiệm mình thấy hầu như là người nào cũng thích ti hết trơn á, chứ hông phải có riêng mình mình, cơm chắc mà những người mà ít đi thì, <chuckles> kiểu, sợ bị say xe thì cái đó hồi đó mình cũng bị say xe mình cũng sợ đó, giống như, say xe thì mình đâu có đi đâu được đâu. Ừ. Ừ. Tại vì bạn biết sao hông? Ờ, bây giờ là mình đi máy bay thì còn đỡ chứ, kiểu, hồi đó mà ờ, nhưng nhưng mà thường thường phải đi xe mới vui chứ đi máy bay thì bay một cái tới đâu có thấy được cái gì đâu. Ừm.
Chính xác. Ừm. <chuckles> Thời gian Bây giờ đi say xe, bây giờ đi nhiều quen mà đi nhiều quen mà, lần trước đi 1-2 lần say, lần 3 hết say ngay. <chuckles> Đúng rồi. <chuckles> Chính xác.
Đó. Ừm, đó, nên thành ra mình thấy là nếu mà đi xe thì, ừm, ừm, thì phải trải nghiệm bạn còn dừng, hoặc là đi đi, a, <tsk> đi tàu lửa đó bạn, ồ, trời ơi, tàu lửa là mình thấy, kiểu ừm.
Do mình đi xe lửa thì nó, à, trải nghiệm, thường đi nó nặng về trải nghiệm hơn là đi về sự thoải mái.